Ascolta, ma come descriveresti il tuo rapporto con il mare?
Allora, io lo descriverei come, ehm, un rapporto di pace e serenità. Perché, mhmm, sì, perché ogni qualvolta io riesca, mhmm, mi reco al mare, ma semplicemente per il, mhmm, contatto con quello che è l'aria del mare, il rumore che c'è in spiaggia, e prediligo molto di più, mhmm, il i periodi meno caotici. Quindi che possa essere, tutto quel periodo che parte, più o meno, da metà settembre fino a fine maggio, inizi giugno, ecco.
Ah bello! Mh-mh. Okay, quindi, ciao bene o male il contrario di tutte altre persone, che al mare ci vanno d'estate prettamente.
Esattamente, a meno che, a meno che, d'estate io non riesca ad andarci nel momento dell'alba, o nel momento del tramonto, che è un po' più tranquillo, allora sì. Sennò non
O Mh-mh, è anche molto bello.
sì esatto, sennò, uhm, mi infastidisce la calca, mi infastidisce tutto quello che concerne lo stare in spiaggia, a livello caotico, ecco.
Ma ma tu abiti vicino al mare per poter fare questo immagino, no?
Sì, più o meno una trentina, trentacinque minuti esagerando.
Okay, quindi diciamo che è abbastanza fattibile, anche se ti prendi un pomeriggio che dice: "Ho tempo voglio andare al mare", lo puoi fare.
Sì. Certo, sì.
E c'è qualche ricordo preciso legato al mare, visto che mi sembra che ti piaccia molto?
Beh, ehm, allora la uno dei primi ricordi di quando io mi son resa conto di questo, posso chiamarlo anche amore per il mare, io ricordo che ero bambina, ehm, eravamo al mare con i miei genitori, ehm, era una giornata, uhm, non troppo soleggiata, quindi non eravamo in spiaggia, ma bensì stavamo facendo una passeggiata, e ricordo questo viale di pineta tutto alberato e dalla, mhmm, dal lungomare esterno alla spiaggia, io ricordo questo viale, ricordo questo mare laggiù in fondo azzurro che mi, mhmm, io mi ricordo che mi ha proprio attratto, che quando l'ho visto in lontananza ho detto: "Io ci voglio andare là." Solo che ero molto piccola e il tempo non era dei migliori, quindi non mi ci hanno portata in quel momento specifico, ma io quel momento lo ricordo come il primo contatto con il mare.
Mh-mh. Ah okay. Beh, bello. Quindi diciamo che è stato tipo amore a prima vista?
Sì esatto.
Quindi, però proprio con l'acqua, tu hai un bel rapporto? Perché ci sono persone, che magari gli piace il mare, però anche nuotare dove non si vede il fondale, oppure a largo, li mette un po' in soggezione. Tu vivi questa cosa o sei serena?
No. No io sono molto tranquilla, okay, quando non vedo magari i il fondale, ma perché magari, ehm, sono in un luogo dove c'è una sabbia molto fine, quindi la sabbia si muove con il lo spostamento delle onde e non posso vedere il fondale, ehm un po', uhm
Mh-mh. Un po' di un' inquietudine tipo?
Sì, non è che mi dà fastidio, però vorrei vedere se sotto c'è qualcosa oppure no, ma non mi reca troppo fastidio, ecco, son sincera.
Okay, quindi un qualcosa di sopportabile, lo gestisci bene.
Sì, soprattutto se l'acqua è bella pulita, se la giornata è bella, e se posso immergermi allora non non non non mi crea problemi.
Mh-mh, certo; e questa passione del mare la condividi anche con la tua famiglia, oppure è una cosa che, è un tuo hobby personale, nel senso che fai da sola?
Allora, in realtà, ehm, quando capita, lo condivido, però non tutti sono amanti come lo sono io. Io, proprio, mi ci perdo. Quando earrivo, ehm, in spiaggia, io inizio a farmi la mia passeggiata lungomare, e mi lascio catturare dalle onde che ti muovono, magari, da le nubi che passano, dai gabbiani, dai suoni che ci sono, io mi lascio proprio trasportare, perché è quasi come un senso di, ehm, rasserenare i pensieri, lasciar andare tensioni, e avere quel momento di pace. Quindi, spesso e volentieri, lo faccio da sola per questo motivo.
Certo. Mh-mh. Okay, quin diciamo che è un tuo momento per te.
Esatto.
Okay. Ma, tipo, quando vai in vacanza, tu lo ricerchi il mare anche in vacanza, oppure sei aperta a vari generi di viaggi?
No, io sono aperta a più tipologie di viaggi, non per forza lo ricerco, anche perché quello che mi trasmette il mare, me lo può trasmettere tranquillamente la vetta di una montagna, piuttosto che una località specifica, l'importante è l'emozione che mi dà, e il benessere che mi trasmette. Quindi, non è per forza il dover cercare il mare, uhm, ovunque io vada pos trovarlo
Okay. Quindi, riesc a anche a goderti altre tipologie di ambienti, una foresta, la campagn collina.
Esa Esatto, esatto. Sì.
Mh-mh. E, invece, per quanto riguarda, è un problema molto attuale, che è proprio l'inquinamento del mare, tu come lo vedi?
Mah, ehm, il fatto che ci sia, mhmm, tutta questa plastica, e ehm, ovvio un po' preoccupa però sono anche molto, mhmm, come si dice, tranquilla, perché esistono
Ottimista forse, anche.
Cosa? Non ho capito, scusa.
Anche ottimista?
Sì, anche perché ci sono molte as uhm, associazioni che dedicano il tempo per recarsi ogni tot a pulire le spiagge, piuttosto che a raccogliere rifiuti abbandonati. Quindi, mhmm, almeno nella mia zona questo è molto attivo.
Okay. Tu ci hai mai partecipato a una di quest'attività?
Sì. Una volta c'ho ho partecipato, ed è stato molto, molto, bello, perché oltre a sen mhmm, ad avere il contatto con il mare, hai anche quel senso di fare del bene a a li a livello mhmm, ad un livello più elevato, perché non è fare del bene a qualcuno nello specifico, è proprio far del bene alla natura.
Beh, certo. Assolutamente. Poi, crei anche tipo quel senso di comunità, no?
Cosa devi fa spiegare? Sì, esatto.
Mh-mh. E, mhmm, hai anche qualche altro bel ricordo collegato al mare, oltre vabbè al fatto che ti piace passeggiare e anche dove c'è la pineta, in questi posti qui?
Ma guarda, ehm, io, mhmm, se provo ad andare a ritroso nei miei ricordi legati al mare in realtà sono praticamente quasi tutti dei gran bei ricordi, anche perché quello che mi trasmette emotivamente il mare m me lo trasmette a prescindere. Sì ovvio che se è affollato è un po' più, mhmm, ehm, come si dice, mhmm, è n non un po' più, è un po' meno rilassante, però bene o male, ehm, tutti i ricordi che ho sono legati, ehm, al mare con quell'intensità. Chi più, chi meno ma siamo lì.
Mh-mh. Okay, e c'è anche qualche attività, perché in molte zone di mare, ad esempio anche sul lungo l'Emilia Romagna, mhmm, durante il periodo più o meno di settembre, al mare vengono organizzate moltissime attività oppu o gare con i cavalli o giornate di golf, hai mai partecipato a qualcuna di queste o ce n'è qualcuna in particolare che viene fatta nella tua zona?
Allora, ehm, che io sappia sì, ci sono le passeggiate con i cavalli, fatte in orari un po' più tranquilli e anche in spiagge un po' più isolate, in modo da non, ehm, in dare esatto, no, non infastidire troppo il turista che magari è lì in quel momento. Non ho mai partecipato, ma sempre per il fatto che, ehm, preferisco godermi il mare, ehm, come piace a me e non per forza doverci fare un'attività di gruppo, che magari porta a dover avere un'attenzione specifica e non godermelo totalmente, perché ovviamente devo star lì a comprendere come quell'attività si debba svolgere, ecco.
Mh-mh. Dare fastidio, immagino. Okay. Certo, cert assolutamente. Ma ci s ci sono delle, mhmm, attività o delle cose che vengono fatte in mare che ti danno fastidio, che dici: "Se non le facessero sarebbe meglio"?
Allora, così su due piedi, mhmm, non mi viene in mente nulla. Son sincera.
Tipo le barche, o chi fa sup, o col pedalò.
No, no Ma no. Ma in realtà no, anche perché non si sta, mhmm, come si dice mancando di ris passami il termine eh, mancando di rispetto alla natura o all'ambiente, ehm, facendo determinate cose in acqua. Cioè, le le barche esistono le navi esistono da che mondo e mondo, perché grazie a loro d ci si poteva muovere, ma oltre a ciò si poteva anche trasportare il cibo quindi non okay, oggi è diventato anche più un momento di, mhmm, di svago perché esci in barca ma non mi infastidisce, no.
Mh-mh. Mh-mh. Okay. E invece a riguardo tipo, proprio gli stabilimenti che son sulla spiaggia, ci son delle cose che vorresti migliorare o che oppure al contrario vorresti proprio eliminare?
Allora, eliminare no. Migliorare magari appunto tutto questo aspetto dei rifiuti, magari riuscire vabbè che nella mia zona, son sincera è molto ben attrezzata, ben ordinata.
Mh-mh. E tu abiti vicino? Giusto per capire il contesto.
Io sono nella riviera romagnola.
Ah okay. Quindi il mio esempio è stato proprio <chuckles> azzeccato.
Ti esatto, incalzante. Ehm, no, mhmm, qui è tutto molto ben organizzato, ben strutturato, ordinato, pulito. Ehm ho
Quindi le persone sono rispettose dell'ambiente.
Sì, ovvio, c'è la persona che lo è un po' meno. Però in realtà qui, ehm, bene o male è tutto ben ben organizzato, ben programmato. Ecco magari un po' di più cioè, se dovessi proprio andare a trovare il pelo nell'uovo e, mhmm, organizzare ancora meglio questa, mhmm, questa situazione dei rifiuti. Perché ancora oggi le persone se magari, ehm, sono in spiaggia e non hanno voglia di alzarsi a buttare, eh, buttano la mi direttamente sulla spiagg è un peccat ovvio, non cose grosse, però sai mete hai mangiato la mela, butti il torsolo lì, o hai fumato la sigaretta, il mozzicone lo lasci lì. Mhmm, non cioè, riuscire magari a trovare un qualcosa che possa incentivare a mantenere pulito. Questo sì.
Mh-mh. Buttano tutto in giro. Mh-mh. Certo. Quindi se dovessi scegliere tu, preferiresti, mhmm, le spiagge come tipologia di Riviera Romagnola, cioè super mega attrezzate, con ristoranti, bar, ombrelloni, lettini, oppure spiagge un po' più naturali, e tra virgolette "vere", come potrebbe essere magari al Sud o in Salento, in Sardegna?
Allora a me piacciono entrambe, son sincera. Perché magari
Okay, anche la comodità quindi.
Sì, perché magari ci sono quei momenti dove si ha voglia di comodità e la si ha. Altri momenti dove invece, perché no, la spiaggia selvaggia, senza troppe infrastrutture e potersela godere così al naturale, anche quello mi attrae molto.
Mh-mh, certo. Però diciamo che queste spiagge tipo Salento, se vai nei periodi estivi è veramente difficile trovarle libere per godersele al massimo.
Eh, eh già. Eh già, sì. Io ricordo di esserci stata qualche estate fa. Ehm, è stato veramente fatico veramente molto faticoso riuscire a nelle spiagge più conosciute e e anche le spiagge più belle poi da poter andare a a vedere e a godersi, effettivamente si faceva c f molta fatica a camminare e per arrivare <snorts> a alla spiaggia sul lungomare, perché dovevi fare gli slalom tra le persone che erano tutti accatastati lì. Ecco, questa cosa mi piace molto meno, ecco.
Ah. Okay. <chuckles> <chuckles> Sì, effettivamente. Beh, certo. Guarda, ti posso capire. Effettivamente di solito nei periodi soprattutto di agosto, comunque alta stagione, si consiglia di andarci verso le 6, 7 del mattino in questi posti. Soprattutto nelle spiagge più conosciute. Anche se per tutti non è una gran opzione, perché ovviamente chi va in vacanza per rilassarsi e dormire, mhmm, non è proprio il massimo svegliarsi alle 6 per andare in spiaggia, andar via poi alle 11.
Esatto. Te. Esatto.
Niente, allora guarda, ti dirò che mi ha fatto molto piacere questa chiacchierata, è stata molto divertente.
Guarda, ha fatto molto piacere anche a me, ti ringrazio di tutte le domande che mi hai fatto e di essere entrata in una piccola parte della mia vita. Grazie ancora.